あの、ちょっと相談に乗ってもらいたいことがあるんですけど。あの、私、夜にスマホであったりとか、ま、テレビを見ながら、なんかソファーで寝てしまったりとかで、なんか、すごく寝つきが悪いというか、なかなか寝れなくて。結局テレビを見たりとか、iPad で動画を見たりとか、スマホでゲーミﾖをゲームをしたりとか、なんかやっていくせいで、全く寝れないんですよね。
はい。 うーん。 うーん。 うーん。 うん。 なるほど。ま、その、布団でね、その、スマホとか、なんか、動画見ちゃう気持ち、ま、すごく分かりますね。そうですね、いあの、やっぱその、そういうのをしせずに寝ようとしても、なんか、ね寝れないな、みたいな感じになっちゃうんですかね、いつも。
はい。 はい。 うーん。 はい。 はい。 そうですね、なんか、ま、私多分、お仕事上、その、あの、動画編集のお仕事を、メインでやらせていただいているんですけど。その関係上、まあ、お昼というか、ま、で、あとは生後4か月の赤ちゃんがいるんですけど、で、そのあかお昼は赤ちゃんと遊んで、ま、その、夕方頃から結構パソコンともう、に付きっきりで、なんかずっとやってるので、多分ブルーライトとかで、刺激されてるのか、何なのか分からないんですけど、あの全くほんとに、よし寝ようと思って、ま、11時頃にお布団の中に入っても、全く寝れないんですよね。
ああ、はいはい。 うん。 うーん。 うん。 うん。 やあ、なるほどですね。じゃ、その、寝る、まあ、ベッドに行く直前までそうやって、その、パソコンに、なんか、かじりついて、いろいろ作業しちゃってるっていう、ま、そういう生活習慣をされているっていうことですかね？
はい。 うん。 はい。 はい、ほんとにそんな感じで、で、あとは、まあ、その、やっぱりそれで睡眠時間が、なかなかやっぱり取れてない分、仕事してると眠たくなってきちゃうんですよね。で、あの、コーフィーコーヒーであったりを飲もうかなって思うんですけど、やっぱり、その、お昼に仕事をしてるわけじゃなくて、で、あの、今アメリカに住んでいるんですけど、クライアントさんが皆さん、あの、日本の方が多いので、で、あの、ね、時差の関係で、やっぱりこっちの夕方に作業をする必要が出てきてしまうので、あの、まあ、その作業に入るんですけど、やっぱりお昼、あの、ね、娘の相手とかしてるので結構疲れてしまって、眠くなっちゃうので、コーヒーとかをやめとこうと思っても飲んでしまって、なんか、それもあるから寝れないのかなとかも思ったりしてますね。
うーん。 うーん。 はい。 うん。 うーん。 うん。 はい。 なるほどですね。ちょっとそれ、なかなか大変ですね。その生活習慣、ま、聞いてる感じを簡単に変えれなさそうですし。いや、それは結構大変ですね。すやっぱその、朝も早く起きないといけないっていう感じなんですか？
うーん。 はい。 うーん。 そうなんです。 はい。 そうですね。あ、ま、朝は必ず7時に今ワンちゃんを飼ってるんですけど、もうワンちゃんが必ず起こしに来るんですよ。で、ま、だ旦那さんもいるんですけど、旦那さんはほんとに起きないので、あの、私を絶対必ず起こしに来るのと、あとはやっぱり赤ちゃんも、あの、まあ、生後4か月なので、一応、まあ、ルーティーンとしては、やっぱり6時半頃にちょっとぐずぐず起き始めて、で、まあ、授乳して、で、ま、ひっいちょっと私も寝ようかなって思ったところで、またワンちゃんに起こされて、みたいな感じなので、ま、6時半ぐらいには、もう目が覚めてしまってますね。
はい。 うんうんうん。 はい。 うーん。 はい。 うーん。 や、なるほど。夜はやるこ仕事をしないといけなくて、で、なおかつ、朝も早く起きないと。いや、結構、ほんとにいちにちじゅう結構お忙しくされているんですね。
はい。 うん。 はい。 うん、そうですね。で、なので、ま、ほんっとに疲れてはいるんですよ、体は。で、ベッドに入るとほんとに「あ、すぐ寝れそう」とか思うんですけど、あの、そのまま、ま、私が、あの、そのまま目をつぶればいんですけど、なんか目をつぶったとしても、なんか「あ、そういえばなんか連絡返してなかったな」とか、なんか、ま、仕事でバタバタしてたせいで、ま、そのお母さんからのラインとかも見れてなかったりとかで「あ、いけない返さなきゃ」っていうのを思い出して、で、ま、携帯を開いスマホを開いて、で、メッセージを返してとかしてると、ま、気づいたら SNS 見ちゃったりとか、でまあ、なんかい1個だけ、私、あの、は好きなゲームがあるんですけど、それま、いっしあいだけやろうかなとか、ちょっとそれであのやり始めてしまって、でなかなか寝れなくなって結局、って感じですね。
うーん。 はい。 うん。 うん。 うん。 うん。 はい。 うん。 うーん。なるほどですね。うーん、なんか今まで、なんかその寝つきを良くするために、何か色々試されたこととかってあるんですか？
はい。 はい。 そうですね。あの、寝る前に、あの、半身浴ですかね、入浴をしてみるっていうのをやったことがあって、ま、それはほんとに体もあったかくなりますし、で、あの、すごく寝つきは良くなったなと思うんですけど、やっぱりほんとに忙しすぎて毎日その半身浴をするっていうのはちょっと時間が、あの、難しいかなっていう感じではありますね。
うん。 はい。 うん。 な、そうですよね。やっぱ結構時間も、ま、30分とか、ま、それなりに時間取られますし、ま、そもそも湯船用意する時間っていうのもね、ま、結構面倒くさいでしょうしね。うん、他そうですね、他は何かされたこととかああります？
はい。 うん。 うん、そうなんですよ。 はい。 他ですと、その夜のスマホをやめようと思って、あの、夜は読書をするようにしようと思ってたんですけど、なんか、ま、その、本も、ま、読むっちゃ読むんですけど、結局私今、読む本が英語の本になってきてて、で、あの、ちょっと昔の歴史の本とか、あの、歴史の、なんか、フィクノンフィクションの歴史の本とかが好きで、やっぱ読んでるとちょっとこれ、あ、単語を見たことないなっていう単語が出てくるので、そういうのをちょっと調べたりとかで、ま、結局スマホ使ってるなって思ってしまって、ま、今でも、たまにその習慣を続けてるんですけど、ちょっとそれもあんまり長続きはしなかったですね。
うん。 うん。 はい。 うん。 うん。 うんうんうん。 うんうん。 なるほどですね。ま、半身浴が一番効果があったけど、ま、そういうのはなかなか、毎日はできるものじゃないですし。そうですね、なんかストレッチとか、なんかいいのかなとか思ったんですけど。そなんかその寝る前に、ま、ごふんか10分でいいと思うんで、なんかその、ストレッチというか、ま、簡単に運動というか、あ、ちょっと体を動かしてから寝るとかって、なんかいいのかなと思ったんですけど、それはどうですかね？
はい。 うーん。 はい。 うん。ううん。 はい。 はい。 うん、うん。 はい。 うんうん。 ああ、はい。 確かに、そうですね。その私自身、その運動するのとか好きで、お昼とかジムも行ったりするんですね、ストレス発散みたいな感じで。で、ま、その、あの、その半身浴した後とかも、ストレッチとかして、すごく気分が良くなって、寝れてる感じがするので。ま、半身浴できないにしても、そのストレッチを寝る前にするっていうのは良さそうですね。
うん。 うーん。 うん。 うんうん。あと、そうですね、わ、これ人による気がするんですけど。その、ん睡眠導入のためのその、音楽というか、ま、その、雨の音を聴きながらだと寝やすいとか、あとなんかその、いわゆる AS ヤ MR っていうんですかね、なんかそういうものを聴きながら、だだとなんか寝やすいみたいな人も、いるような気がするんですあ、そういうのをなんか聞いたことあるんですけど、そういうのはどうでしょうかね？
はい。 ええ。 はい。 はい。 ああ。 はいはい。 うん。 はい。 そうですね。あの、今ちょっと、あの、赤ちゃんと一緒に寝てるんですね。まだ生後よんかげつなので、あの、授乳が何回かあるのでっていうので、その赤ちゃんが、その、ホワイトノイズ？を聴きながら寝るのが好きなので、それをずっとつけてはいるんですけど。ま、確かにそれをちょっと雨の音とか自然の音とかに、ま、変えてみるっていうのもいいかもしれないですね。
うん。 はい。 うんうん。 うんうん。 あ、なるほどですね。もうすでになんかそういうのを流しながら、その、ま、寝るというか、あ、そのなるほど。だら、ホワイトノイズは、その、ご自身にはあんまり効果ないというか、うん、そんなに、うんなんか別に、ね寝つきが良くなったなみたいな感じはないんですね。
はい。 はい。 うん、はい。 うん、そうですね。もうほんとに赤ちゃんのためにつけているだけで、ま、もし自分あの、可能であれば、もうつけずに寝たいなっていうところではあるんですけど、ま、そこを、その、さっきおっしゃってたみたいに、なんか雨の音とか自然の音？に変えるっていうのは、その、今赤ちゃんのサウンドマシーンなんですけど、それが、それにあるんですよ。もう、あの、組み込まれていて、雨の音とかに変えれたりも簡単にできるので、ちょっとそれは試してみようと思います。
うんうん。 うんうん。 うん。 あ。 はいはい。 あ、そういそういうのを持ってたらいいですね。なかなかそう、ま、スマホじゃなくて、そういうマシンがすでにあって、そういうのを流せるっていうのは、なんか、すごい良さそうですね。うーん。
はい。 うん。 そうですよね。なんか、その、瞑想とかも試したことあるんですよ。それこそ睡眠導入瞑想みたいな。で、あの、ま、睡眠あの、ま、瞑想しようと思ってもやっぱり、あの、赤ちゃんが途中で起きちゃったりとか。まあ、なんですかね、多分色々ほんっとに考え事が多すぎて。仕事のこともそうですし。で、それで多分、なんですかね、考えすぎて全然寝れないっていうのも、なんか、あるんじゃないかなって思ってますね。
うん。 はいはい。 うーん。 うーん。 なるほどですね。まあ、なんか、くなん、1人でいろいろ抱え込んじゃうと、ま、そういうゆ夜になってもいろいろ考え事しちゃって、それで寝れないという感じなんですね。で、その悩みとかを共有なんか、その悩みを、その、旦那さんとか他の方に共有とかってされたことあるんですか？
はい。 うん。 はい、ほんとにそうですね。 はい。 うん。 うーん、そうですね。私自身それがほんっとに苦手で、なかなか、こう、助けを求めるとか、愚痴に愚痴をす愚痴をこぼすとかがすっごく苦手で、なんか、もう、いつもほんとに笑顔でいけいなきゃとか、なんかみんなに心配かけたらダメだなと思って、ちょっと無理をしているっていう感があるんですよね。なので、ま、たまに、でもやっぱりちょっと体に体調不良とかで限界が来てしまって、あの、ちょっと辛くなった時は、ま、旦那さんがね、すぐに気づいてくださって、あの「大丈夫？」って、も、話してくれた時に、こう、なんですかね、愚痴をこぼしたことはありますけど、なんか、あんまり私の性格上、こう、うまく頼ったりっていうのができないですね。
うーん。 うーん。 うーん。 うーん。 うーん。 はいはい。 うーん。 あ、そうなんですね。ま、でも、そうですね。人に迷惑かけたくないっていう気持ちは、ま、すごい分かりますね、やっぱり。うーん。ただ、やっぱ、例えば、その、子育てとか、あと、ま、ペットのお世話とか、ま、聞いてる感じ、なその旦那さんと協力出来そうなところもあるのかな、とも思ったりしたんで、ま、一回ね、なんかそういうことを、いや、なんか、その「こういうことで悩んでる」みたいなことを話して、それ、なんか、いい方向に行けばいいな、とか思ったりしましたね。
はい。 うん。 はい。 はい。 ええ。 はい。 うん。 はい。 はい。 そうですよね。なんか、朝も、ま、あの、ワンちゃんは私を起こしに来てはくれるんですけど、ま、私が起きた後に、ま、旦那さんを起こしに行って、そしたら、ま、旦那さんが散歩連れて行って、ワンちゃんと遊んでくれて、とかはしてくれてるので、ま、朝は私、娘とちょっとゆっくり出来るっていう時間はあるんですけど。なんか、その、夜に向けてそうですね、なんか、結構、あの、まだまだちょっと話せてないことが、私が我慢してることが多かったので、ま、あの、ほんとに何でもしてくれる旦那さんなので、ちょっと甘えて話してみようと思ってきました。
はい。 うーん。 うん、あ、そうなんですね。 うんうん。 うーん。 あ、いい旦那さんですね。じゃあ、それだったらもう、気兼ねなく、あ、話せて、ま、それで何かしら、ま、その夜の方でも、その、何か、ね、その、負担が何か減るといいですよね。
はい。 はい。 うーん、ほんとにそうだと思います。なんか、そう、こう今話してると、多分、その寝つきが悪いのって、こう、自分がいろいろ考え事してるからだな、とか、ま、仕事のブルーライトとかもあると思うんですけど、多分色々考え事してるストレスが原因なんじゃないかな、と思ってきたので、ちょっと今度、旦那さんにゆっくりと相談してみようと思います。今日はお話聞いてくださって、ほんとにありがとうございました。
うーん。 うん。 はい。 はい、どういたしまして。